अच्छा, अच्छा, बिल्कुल। जी, तो अ, देखिए बात की बात है लेकिन अनुभव जो होता है वो सुबह उठने पे काफ़ी मिलता है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक तो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, आपको विटामिन्स मिल जाती है और आप श मतलब दिन भर आप फ्रेश महसूस करते हैं तो काफ़ी आपको हर एक काम में, पढ़ने में, कोई भी काम करने में मदद करती है। आपकी क्या राय ब आपकी कैसी अनुभव मिलती है?
जी, जी। जी, जी। बिल बिल्कुल ठीक बोला आपने। मैं भी यही सोता हूँ, मैं सुबह जब वॉक पर जाता हूँ, सैर पर जाता हूँ तो मैं सिर्फ़ अपना शरीर को हिलाता नहीं, जब बल्कि उसको दिमाग को फिर से एक ज़ रीसेट कर जा हूँ। वो वक़्त मेरा होता है बिना किसी फ़ोन, बिना कोई संदेह और स्ट्रेस के और सबसे बड़ा असर तो ये होता है कि उसके बाद पूरा दिन एकदम तंदुरुस्त और एनर्जेटिक लगता है।
उ, जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए अ, बात की जाए तो शाम की सैर को तो मैं तो उम, इसे मना भी नहीं करूँगा क्योंकि मैं तो सप्ताह में 1-2 बार शाम की सैर करता हूँ और जैसे मुझे मोमोज बहुत पसंद है तो मैं मोमोज़ खाने चला जाता हूँ, तो शाम के सैर में बहुत अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ भी घूमना। आप कभी शाम के सैर करते हैं?
जी, जी, जी। जी, जी। जी, मैं भी करता हूँ बट जो आपने मोमोज़ वाली बात की, वो तो मुझे भूख लगने लग पड़ी। वैसे अ, अब अगर उसके प्रति मैं बोलूँ अ अ, तो शाम की सैर भी एक अलग पहलू है, एक अपना दिमाग को शांत करने वाली एक थेरेपी क के जैसी होती है। दिन भर की थकान, टेंशन या इमोशनल प्रेशर वो सब एक चक्कर लगाते ही कम होने लगता है।
जी। हाँ, हाँ। हाँ, वो बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। चक्कर लगाते हैं, हाँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल।
औ और मैं जब शाम में वॉक पे जाता हूँ कभी-कभी ब शाम को भी चले जाता हूँ अगर सुबह मेरा टाइम समय ना लगे। तो मैं अक्सर अपने कानों में हेडफोन लगाकर हल्का-सा म्यूज़िक और चला लेता हूँ और बस चलते जाता हूँ चलते जाता हूँ।
हुँ, हुँ। अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, नहीं। बिल्कुल, आपने आप सही भी करते और देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ कि ने आप जैसे बोल रहे हैं कि सैर करने से कहीं न कहीं फ़ायदे ही हैं क्योंकि आप जैसे सुबह काम दिन भर कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आपको माइंड के फ्रेश चाहिए ही क्योंकि माइंड जब तक फ्रेश नहीं होगा फिर आपको पढ़ने में कोई काम में मन नहीं लगेगा। तो या कि सुबह का सैर या शाम की सैर आपको ज़रूरी है लेकिन कहीं न कहीं यदि जी, हाँ, हाँ बिल्कुल। और बात की जाए देखिए जैसे फ़ायदे की तो मुझे भी लगता है कि सुबह का सैर ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है।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

जी, जी। ये तो फ़िर बहुत ही अच्छी बात हो गई। मु ये तो मैं के सु सुना करता था कि सुबह के सैर से बहुत फ़र्क पड़ता है सच में, पहले हम जब मैं स्कूल में होता था तो मैं कहता क्या बकवास कर रहे हैं सभी लोग, बट सच में, ये तथ्य है कि अ, सुबह की सैर से बहुत कुछ ठहराव और अच्छा होने लगता है।
जी, फिर अच्छा। हाँ, हाँ। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। और मैं आपको बात बता दूँ, मैं मेरा भी यही मानना था जैसे पहले म अ, मुझे खुद घरवाले कहते थे सुबह उ उठ जाओ, थो थोड़ा सैर कर लो तो म मैं ये सोचता था क्या बोलते हैं सैर करने के लिए, इससे तो कुछ होना जाना है नहीं। क्योंकि सैर करना है, तो मैं दोपहर में भी ए चल लूँगा, शाम में भी चल लूँगा, लेकिन मैं भी इस बात को टालता था लेकिन जिस दिन मैंने 1-2 बा 1-2 दिन, 5 दिन गया तो मैंने देखा नहीं, कहीं न कहीं उनकी बात सही थी और मुझे फायदे भी मिल रहे हैं। तो मैं कहीं न कहीं वहाँ पे गलत था।
अच्छा। जी, जी, जी। ये तो है, ये अ अ, ये ही तो बात है पे अ, माँ-बाप तो सही समझाना चाहते हैं, बट बाद में समझ आती जाता है चलो।
हाँ। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो बात यदि संक्षेप में कहा जाए तो मुझे सुबह का सैर ज़्यादा पसंद है और शाम को भी कभी-कभी कर लेता हूँ, लेकिन सुबह की सैर करने में बहुत ज़्यादा मतलब शरीर के लिए भी स्वस्थ होती है। और बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे आपसे बहुत सीखने को भी मिला, जैसे कि सुबह के उठने, सैर करने से क्या फायदा है, तो बहुत-बहुत धन्यवाद बताने के लिए ये सब चीज़।
जी। जी, जी ध धन्यवाद। जी, जी। मैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके क फिर से अ, उम्मीद करते हैं फिर से बात करेंगे। चलो जी, धन्यवाद।
बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल।